Vậy thì mình thấy là, ờ, cái loại nhạc này nó cũng, mơ, làm cho bạn thay đổi một một số cái ở trong cái, ơ, cái cái trạng thái của mình nè, ờ, vậy thì ví dụ như mà khi mà bạn nghe một cái bài hát buồn hay là một, ừm, bài hát vui chẳng hạn, thì bạn thường chú ý nhiều hơn đến cái giai điệu hay là cái lời bài hát của nó nè?
Mình á thì, ờ, mình hay để ý tới giai điệu nhiều hơn, thường á, thì mình sẽ nghe những cái, gọi là, những thường người ta sẽ chơi những cái nhạc cụ chay như là guitar hoặc là vai hoặc là vi vi violon hoặc là piano á, thì mình sẽ thích nghe những cái nhạc cụ đó, những cái giai điệu đó nghe nó, kiểu, nó nó chay và nó thuần túy hơn, kiểu vậy á, ờ, còn những cái lời bài hát thì mình cũng hông quan tâm cho lắm tại vì lời bài hát là trải nghiệm của người khác chứ không phải là trải nghiệm của mình, ừm.
Giai điệu nhiều hơn. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, hiểu, ờ. Quan tấm, ừm. Ừm, hiểu, mình hiểu. Vậy tính ra bạn cũng là một cái người rất là sâu sắc, ờ, mình mình khi mà nghe bạn chia sẻ thấy cũng là một cái người khá là sâu sắc nha, ờ, vậy thì không biết là có khi nào mà bạn thấy một cái bài hát á, nó nói đúng cái điều mà bạn không thể nào diễn tả bằng lời hông?
Ờ, mình á thì, ờ, mình có cái tật là mình hay chế lời, <laughs> tại vì thật sự là tại vì cái nhiều lúc á, mình nghe nhạc á, ý là mình chỉ là chỉ làm theo, kiểu, cá nhân thôi, ý là trong phòng một mình mình thôi, ý là ví dụ mình mở một cái bài của Vũ Cát Tường lên đi, ý là mình mở piano, cái nhạc không lời thôi, rồi xong cái mình hát, mình cũng hát theo cái giai điệu đó nhưng mà lại hát cái lời của mình, <laughs> ý là mình dùng lời của mình để mình nói mình nói. <laughs> Ừm.
Hay chế lời hả? <laughs> Nghe cũng thú vị ha. <chuckles> À. Ừm, hiểu, à. À, à, hiểu. <laughs> Ừm, nghe cũng thú vị, ừm. <laughs> Vậy tính ra nó cũng ma mình thấy, ờ, khi mà mình làm vậy thì mình thấy bạn, giống như là, cái loại nhạc, ừm, nó cũng là một cái, ơ, trị liệu tâm hồn cho bản thân của bạn rồi, đúng hông? Ừm, tại mình thấy là nhiều người á, họ ờ, khi mà họ nghe âm nhạc thì, giống như là, tâm trạng của họ thay đổi liền và họ có những cái suy nghĩ rất là tích cực khi mà họ nghe những cái loại nhạc, ờ, hay á, ừm, vậy hông biết là đối với bạn thì bạn có như vậy hông? Ví dụ khi mà mình đang buồn ơi là buồn, mình cảm giác là chán nản mà hổng muốn làm gì hết trơn á, thì khi mà bạn nghe một cái bài hát tự nhiên mình thấy là có nhiều động lực hơn, rồi tâm trạng của mình cũng tốt hơn nữa?
Đúng rồi, đúng, đúng.

Ừm, mình, ờ, mình thì, ờ, để mình xem lại thật ra thì dạo gần đây hoặc là trước giờ thật ra thật chưa chưa có bài nhạc nào mà, kiểu, mà mình mình mình mình mình nghe xong là mình thay đổi lập tức cái tâm trạng của mình liền. Thường á thường á thì mình phải nghe một khoảng thời gian, ý là mình phải hiểu được cái giai điệu như thế nào, cái lời bài hát ra sao. Đúng rồi, nó cũng hông ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của mình cho lắm. Thường á thì nó phải mất một cái khoảng thời gian nhất định nó mới ảnh hưởng được chứ không phải nào mà ảnh hưởng ngay tức khắc được. <chuckles>
Mình chưa có bài nào, à. Ờ. <laughs> Ừm, kiểu, cũng hông ảnh hưởng nhiều, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm. À. Hiểu, kiểu như là, cũng phải nghe trong một cái thời gian dài, rồi nó cũng kiểu là, nó thấm vào trong cái cái tâm trí của mình thì bắt đầu mình mới cảm nhận, ờ, thì mình mới ấy được, đúng hông? Ừm. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, cũng cũng tùy theo hoàn cảnh á, thí dụ mình đang vui đi, mà mình nghe tự nhiên mình nghe 1 bản nhạc buồn thì mình cũng cũng hông thấy buồn cho lắm, tại vì mình đang vui. <giggles>
Ừm. Ừ, đúng rồi. <laughs> Vậy thì hông biết là, ờ, bên cạnh những cái điều mà bạn vừa chia sẻ á, thì có cái loại nhạc nào mà bạn nghe chỉ khi mà bạn ở một mình hông? Bởi vì bạn sợ là người khác nghe hông hiểu á.
À, mình á thì, ờ, mình hay nghe nhạc của Âu Mỹ, thì, ờ, cái ca sĩ mình hay thích là Adele, với lại là dạo này là, à, Lofi cái gì ấy, tức là nghe mình nghe nhiều của 2 người đó. Thì, à, nghe thì tất nhiên là người trong nhà mình là không hiểu tiếng Anh rồi, nên là mình phải có ý là mình thường hay đúng rồi mình hay nghe một mình á, kiểu như, trong phòng mở nhạc lên nghe thôi. Rồi lâu lâu cái mình lôi cái, à, <chuckles> cái bàn cái cái máy, đồ đánh DJ xong cái mix nhạc với nhau rồi nghe. <laughs> Ờ, đúng rồi.
Ô, vậy á? Ừm. Ừm. Hay, ừ. À ra vậy. <laughs> Ừm. Ừm, hiểu rồi. À, kiểu là, mình tự làm. <laughs> Ừm, vậy thì tính ra thì bạn cũng là một cái người, ờ, cũng khá là yêu âm nhạc, cũng giống như là, ờ, bên cạnh cái việc là nghe nhạc, ờ, Âu Mỹ đi chẳng hạn, hoặc là như nghe những cái thể loại nhạc rock đi chẳng hạn, ờ, thì bạn cũng thích là tự sáng tác ra cái lời của mình nữa. Mình thấy cũng khá là hay và thú vị luôn á. Ờ, thì hôm nay á, khi mà mình nói chuyện với bạn thì mình thấy là mình cũng hiểu ra được nhiều cái loại thể nhạc cũng như là nhiều cái bài hát á nó hay và thú vị ở trong đời sống. Ờ, cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn nha!
Ừm. Hiểu rồi, đúng.

Trong ngày thì mình hay nghe vào buổi sáng hoặc là sau khi mà làm việc vào ban đêm xong. Tại buổi sáng á, là cái, ờ, cái giờ giấc nó, kiểu như, buổi sáng mình cảm thấy nó rất là uể oải, tại vì sau một đêm làm việc, ừm, nó nhiều tiếng đồng hồ rồi, buổi sáng thường là sẽ là mệt, nghe một cái gì đó nó, gọi là, nó tiếp thêm năng lượng cho mình á, kiểu như mấy cái nhạc mà, ờ, vui tươi á, kiểu vậy, ừm, ừm.
À. Ừm. À. Ừm, hiểu. <laughs> Ừm, hiểu. Mình thấy nó cũng, ơ, khá là hợp lý nha, bởi vì, ờ, như vậy thì nó cũng giúp cho tâm trạng của bạn ổn định hơn một xíu. Vậy thì nếu như mà không có âm nhạc á nha, thì bạn có cảm giác là cái cuộc sống của bạn á, nó nó buồn tẻ và nó có nhiều cái sự thay đổi hông?
Đúng rồi. Có chứ. Tại vì, ờ, âm nhạc, ờ, mình nghĩ là không phải riêng gì mình đâu, tất cả mọi người, những người mà thực sự người ta yêu âm nhạc á, thì âm nhạc nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống. Thì, à, t đúng rồi, tại vì nó mang những cái giá trị cũng như là những cái giai điệu mà nó nó tạo ra cái sự đồng cảm giữa mình với là cái người hát hoặc là cái người nghệ sĩ đó. Ý là nó sẽ giúp mình giải tỏa được rất nhiều cái những cái năng lượng tiêu cực và có những cái bài hát á, nó làm tăng năng lượng của mình lên và mình có thêm năng lượng tích cực. Ừm.
Ừm. À. Ừm. À, ra vậy ha. Ừm. Ừm, ừm, hừm, nghe cũng hay á nha. <chuckles> Ừm. Ừm, hay. Ờ, mình thấy á hay nha, như vậy cũng là một trong những cái giải pháp mà giúp cho mình, ờ, cái mình mình hông có bị buồn nhiều. Ờ, vậy thì bạn có nghĩ là, ờ, âm nhạc á, nó có thể nói lên, ờ, cái con người thật của một người hông? Nó thể diễn tả được một cái người thật, ờ một tính cách của một con người hông?
Ờ, mình nghĩ, ơ, cũng có thể, tại vì những cái nghệ sĩ mình xem á, thường là nghệ sĩ ở Âu Mỹ, thì, ờ, thì họ thì họ có cái cái tính cái tính cá tính âm nhạc của họ rất là rõ rõ ràng. Thí dụ như là Lady Gaga chẳng hạn hoặc là Taylor Swift đúng rồi, họ rất là rõ ràng, họ không có kiểu như là đại trà. Nên là mình nghĩ là âm nhạc cũng là một cách để thể hiện, ờ, cá tính bản thân hoặc là con người của bản thân của mình ra, ừm.
Ừm. À, Âu Mỹ. À, ừm, đồng ý nha. Ừm, ừm. Ừm, ừm. <chuckles> À. Ừm, hông biết là có cái bài hát nào mà, khi mà bạn nghe thì bạn thấy là, ừm, chính bản thân mình ở trong cái bài hát đó hông?

À, mình có nhớ một bài đó tên là "Con Cò", ý là "Con Cò" này thường là mình sẽ sa ng nghệ sĩ sẽ hát cái kiểu là dân gian nhưng mà nó cũng có một cái, a, nó có có một cái, a, bản cũng có bản thuộc dạng Rock của cái bài này thì, à, lúc nhỏ thì mình hay nghe tại vì nó khá là gần gũi với, a, cuộc sống của mình, tại vì mình ở miền Tây ở quê nữa nên là cái giai điệu, cái lời bài hát nó rất là gần gũi với cuộc sống của mình nên là mình hay nghe cái bài này và nhớ về cái tuổi thơ của mình.
"Con Cò", à! Ừm, hiểu. Ờ. Ừm, ừm, ừm. À, ừm. À, ra vậy. <chuckles> Ừm. À, nhớ về tuổi thơ của bạn. Hông biết, ờ vậy thì hông biết là cái bài hát "Con Cò" này á, nó có làm cho bạn, ờ, mặt một bên cạnh là nhớ về tuổi thơ của mình, hông biết là bạn còn có cái, ơ, kỷ niệm nào, ví dụ như là, ờ, nhớ về người thân của mình chẳng hạn, hay là nó có giúp bạn, ờ, nhớ về những cái cái kỷ niệm khác nữa hông?
Ờ, có chứ, tại vì có một khoảng thời gian á, thì mình có đi du học ở Canada thì, à, những cái lúc mà mình không có bạn bè hoặc là những cái lúc mùa đông tới á, ý là cảm thấy rất là buồn á, nhớ nhà, thì đúng rồi, đúng rồi, <chuckles> và mình hay có mở mấy cái bài, kiểu, mà về quê hương á, mà đặc biệt là cái bài này, "Con Cò" thì, ờ, rất là nhớ gia đình. Thì nghe xong thì nó giúp mình giải tỏa được cái nỗi niềm nhớ của mình, rồi xong mình cũng, kiểu, nhớ quá thì mình cũng gọi về gia đình, ừm.
À. Ừm. À, hiểu. B cô đơn, đúng hông? Ừm. <laughs> À. À. Ừm. À, vậy thì mình thấy là cái việc mà nghe nhạc như vậy nó cũng, ơ, giúp cho bạn giải tỏa được rất là nhiều luôn, vậy không biết là ngoài cái thể, ưm, loại nhạc Rock như vậy ra á, thì, ờ, bạn còn thích nghe cái loại nhạc nào nữa hông ta?
Ờ, ngoài Rock ra thì còn một thể loại nữa là, kiểu, ơ, nhạc nhẹ, Ballad, tình cảm á, ý là mình cũng ờ, mình cũng rất thích, đặc biệt là những cái bài mà nó đánh piano á, xong người ta hát chay á, nó nghe nó rất là hay, rất là kiểu đúng rồi, rất là nhiều cảm xúc.
Ừm, nhẹ nhẹ, tình cảm, ừm. À. <chuckles> À, cuốn hút, đúng hông? Ừm. Ừm, vậy thì hông biết là, ờ, khi mà cái cảm xúc dâng tràn như vậy á, thì bên cạnh cái việc mà bạn thập cảm thấy cô đơn và nhớ nhà thì, ờ, làm thế nào mà bạn, ờ, ờ, thoát ra khỏi cái tâm trạng đó khi mà bạn nghe những cái bài nhạc mà bạn yêu thích như vậy?